Ну, я нь я, если честно сказать, даже и не знал, что я вот пока вот ты щас не сказала. И не даже и не думал, что я подхожу под какие-то такие, скажем, а-ля стандарты и
Не, ну ты это это, конечно же, я просто вот, э, не утверждаю ничего. Просто надо <chuckles> проанализировать немного надо. То есть всё-таки диагноз должен поставить, психе псих ню это психолог, наверно, должен поставить такой диагноз. Поэтому <chuckles> не бери, конечно же, <chuckles> во внимание.
Не, я понял я понял я понял, это интересно на самом деле. Я посижу, почитаю. Мгм мгм мгм. <laughs> Да, не, я понял я понял, спасибо. А просто интересно, потому что я думал то, что у меня, например, да, как бы вот разница между, скажем, желанием помочь, э, м, "покритиковать" слово, конечно, жесткое, но вот именно вот помочь каким-то советом, да. И человеком, который вот у я не знаю, ты вот увидел, что что-то там происходит, даже если человеку от тебя помощь не нужна, ты хочешь себя туда засунуть, вот это вот. Мне каз мне казалось, что вот это вот "синдром спасателя".
Мгм. Мгм. Мгм. М. Ну да.
Мне всем хочется помочь, чтобы я всем был нужен, ну.
Ну, ну ты можешь, конечно же, вот погуглить. Я думаю, сейчас это достаточно распространенный, вот, э, диагноз, который ты можешь посмотреть в интернете и сопоставить со своими порывами и желаниями. Если, может быть, действительно там что-то есть, а может и нет. Ну, посмотришь Да.
Мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Может быть может быть, но я почитаю. Но вот в основном я могу так сказать, то что я вот люблю покритиковать, именно побыть таким, скажем, сомелье какого-то определенного, скажем, субъекта или какой-то определенной темы. Мне это нравится как раз таки, чтоб вот, э, просто с ключевое
Да. М. Ага. Ну, это еще дает возможность поразмышлять, подумать лишний раз. Да, вот и просто, да.
Верно верно. Верно. Но тут еще просто самый, м, в такой важный момент, который я щас хочу добавить: то, что мне это особенно дает какое-то очень такое приятное ощущение, когда ты помогаешь. Да, например, вот я вот могу кому-то помочь, но и при этом я должен разбираться в этой теме. Иначе, если я не разбираюсь, куда я ле
М. Мгм. М М, было бы странно, наверное, если ты в нём разбираешься, но пытаешься как-то
Да. Ну, потому что есть много таких людей. Очень часто я встречал таких людей, которые ты там спрашиваешь их, они тебе пытаются помочь, хотя сами не разбираются в этом. У может быть, в тот момент, когда ты спросила, это у этого человека даже меньше опыта, чем у тебя, ты думаешь: "Так, давай, э, это самое".
Мгм. Мгм. Д особенно Да вот, э, на самом деле, наверное, особенно опасно, когда, э, кто-то спрашивает дорогу, а человек не знает, но указывает путь, да. Тэт
<laughs> Такое у меня тоже было. 1 раз я куда-то ушел, такой думаю: "Подожди, куда я иду? Спрошу у кого-нибудь ещё".
<chuckles> Да. <laughs> Да, это, конечно, такая такая помощь какая-то странная, да, с одной стороны.
Да, да-да-да. Ну иногда бывает человеку просто неудобно, но это вообще очень интересная вообще психология. Да да да да да да. Помогаю, как могу.
Неудобно не помочь, вот он помогает как может. Получается, да. Не туда пошел, ну, ничего, но помог же. <laughs>
М, верно верно. Почти с соразмерно с вредительством, но это неважно. <chuckles>
Ну да. <laughs> Интересно.
Ну, я понял я понял. Вот так, на самом деле, я не знаю. Конструктивная критика, да, она важна. Но это тебе спасибо большое. Хорошие такие, интересные вопросы.
Ну, спасибо, кстати, большое, что да, рассказал. Было интере очень интересно.